Bạn ơi, mỗi lần á mà có những cái buổi tụ họp á là mình cảm giác như là mình bị lạc lõng lắm á bạn, dù là họp mặt bạn bè đi hay là, ừm, những cái tiệc ở công ty nè, rồi mình cũng cảm giác như là cái tâm thế của mình khá là lo lắng luôn á bạn. Mình thì gặp cái trường hợp như là lâu ngày mà mình hổng có gặp lại bạn mình đi là mình bị sượng nha, ờ, kiểu cảm giác như là, ừm, lớp mình tụ họp lại nè, thì những người mà mình cũng đã từng chơi thân nè, rồi lâu quá mình không gặp cho nên mình cũng cảm giác là bị lạc lõng nhẹ rồi, ờ, không có hợp với họ như trước nữa. Ừm, mà mình mà mình á mỗi lần mà mình thấy họ cười nói rôm rả nè, rồi, à, nói chuyện lúc nào cũng cười giỡn được hết á, là mình cũng muốn á là mình giống như họ nè, mình hòa nhập lại một cách mà nhanh như họ luôn, nhưng mà mình hổng có làm được bạn. Đặc biệt là bên mình đi làm công ty đi, ờ, mỗi lúc mà mình muốn chen vào mình nói cái gì đó đó, mình sợ là nó mất, ơ, cái không khí vui tươi ngay tại thời điểm đó nè. Rồi mình nói ra cái gì á, sợ mọi người sượng ngay lúc đó nữa, cho nên á mình, ờ, cảm giác là mình, ờ, khá là lo lắng với những cái buổi tiệc mà mình, à, sắp tham dự á bạn. À, thì hông biết nó có cách nào để mà giúp mình, ờ, cảm giác là hợp bớt lạc lõng hơn và cởi mở hơn, rồi giao tiếp với mọi người một cách tự nhiên hông bạn?
Ừm, mình nghe nè. Ừm. Ừm, mình hiểu mà bạn. Thiệt ra thì, ờ, lâu quá rồi hổng gặp, ờ, bạn bè của mình á, cảm giác, giống như là, cái sự liên kết nó mất đi á, cảm giác nó cũng bình thường thôi bạn ơi. Vậy thì, ờ, để mình hỏi thêm chút xíu đi nha, là bạn chỉ lạc lõng khi bạn gặp những cái nhóm bạn cũ thôi hay là những người bạn mới bạn cũng lạc lõng vậy?
Ừm. Ừm, thiệt ra á là mình gặp cái trạng thái lạc lõng khi mà mình gặp lại những cái người bạn cũ nè, mà lâu quá mình chưa tiếp xúc nè, với lại những cái người mới nữa, bạn. Đặc biệt á, là mình có một vài người bạn quen qua mạng á bạn, nhưng mà á, mỗi lần mà mình nghĩ đến cái việc mà gặp họ ngoài đời á bạn, là tim mình đập bình bịch, bình bịch luôn. Ờ, mình cũng sợ là, ờ, khi tới đó mình hổng nói được á, rồi hai người cảm giác là lạc lõng luôn chứ hông phải mình mình, rồi mình hổng có giao tiếp tốt nữa. Ờ, cho nên là mình cũng rất là sợ người lạ nè, rồi, à, sợ cái cảm giác mà lâu ngày không gặp lại, rồi khiến những cái buổi tiệc đó đó bạn, nó hông có vui, rồi mình cũng lạc lõng nữa. Thiệt ra á, đôi thức á đôi đôi lúc á, là mình cũng, ờ, hay giả vờ bấm điện thoại để cho cái cảm giác như là mình, ờ, có cái gì mình tựa vào á bạn.
Ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Vậy thì, ờ, theo bạn nha, thì cái cái nguyên nhân chính dẫn tới cái sự lạc lõng này nè, nó là gì hả bạn?
Ừm, mình nghĩ cái nguyên nhân chính á, là do mình hông có giỏi ăn nói, rồi đôi lúc á, là mình ngại mở lòng, mở lời ra đó bạn. Ờ, mình sợ á, là khi mà mình quá tự nhiên đi, đôi lúc á, mình hổng có kiểm soát được lời nói của mình nè. Rồi mình nói những cái câu chuyện nhạt nhẽo chẳng hạn, thì khiến họ là bị mất cái cảm xúc á, mất mood ngay tại lúc đó nè, ờ, mình muốn mình hổng có muốn là cái không khí nó bị sượng nè bạn. Ờ, cho nên là đôi lúc á, là mình cũng, ơ, muốn là mở lời mình hỏi thăm người này người kia đối với những cái bữa tiệc mà có nhiều người á bạn. Nhưng mà mình hổng có biết bắt đầu từ đâu, rồi đôi lúc á, là mình cũng chỉ im lặng thôi. Mình im lặng cho qua rồi cũng chỉ đợi là người khác hỏi là mình mới phản hồi lại, mình trả lời lại thôi, chứ mình hổng có chủ động mình đi bắt chuyện nè.
Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Vậy thì, ờ, cái điều gì làm cho bạn lo sợ nhất khi mà bạn, ờ, gọi là, tham gia vào một cái cuộc trò chuyện?
Ừm, cái điều mà khiến mình lo sợ nhất á là sợ bị đánh giá đó bạn. A, rồi sợ là, ừm, họ cảm giác là mình và họ không có hợp tần số để nói chuyện, cho nên á là đôi lúc á mà mình cảm giác rất là lạc lõng trong những cái nhóm á mà họ đã quen nhau từ trước rồi. Mà mình là một cái người lạ mình mới vào bàn ngồi đó bạn, thì mình cảm giác rất là rất là khó để mà, ờ, hòa nhập và hiểu được cái không khí ở đó. Ờ, tại vì mình á là không phải là mình quá hướng ngoại đâu, ờ, mình cũng hổng có giỏi ăn nói nữa, rồi mỗi lần như vậy á bạn, mình cũng tự trách bản thân mình là sao mà người ta giao tiếp dễ vậy, còn mình thì lại không có dễ như vậy. Bắt đầu á là mình cũng, ơ, né tránh những cái buổi gặp mặt bớt đó bạn, tại vì trong lòng mình á mình sợ là kết nối nè, sợ nói chuyện với người lạ nè, hổng biết nói sao để mà cho vừa ý người khác nữa, ờ, là mình rất là sợ bị người ta đánh giá như vậy á.
À. Ừm. Ừm. Vậy thì, ờ, hông biết là đã có bao giờ bạn chủ động bạn, ơ, tìm cách liên kết hay là tỏ ra gần gũi với lại, ờ, một cái, a, nhóm bạn hay là người bạn nào đó chưa?
Ừm, thì, ờ, mình chỉ có cái cách là mình cười thôi bạn. Cái cách là mình cười để mà mình chữa cháy trong những cái tình huống mà mình hổng biết nói gì á. Rồi người ta hỏi mình á, là mình cũng phải cười trước để mình chững lại mấy giây để mình trong đầu mình suy nghĩ đó bạn. Tại vì mình mình sợ á, là mình nói ra cái gì á, mà nó không có giống suy nghĩ của mình, đôi lúc mình gặp cái tình trạng là trong đầu mình suy nghĩ rồi, nhưng mà mình nói ra lại một nẻo á bạn. Ơ, kiểu như là do mình một phần mình run quá, mình sợ giao tiếp xã hội, cho nên là mình nói ra hổng có đúng cái suy nghĩ của mình nè. Rồi, à, ờ, cái cảm giác mà khi mà mình nói ra á, là ai cũng chú ý mình, mình sợ bị là cái tâm điểm mà khi mà mình nói ai cũng nhìn mình hết á.
À! Ừm. À, mình hiểu nha. Vậy thì, ờ, ờ, không biết là trong quá khứ á, đã bao giờ có cái lần nào mà bạn đã bị người khác đánh giá chưa?
Ừm, ờ, thiệt ra á, mình cũng chỉ nghe kể lại thôi, chứ mà mình cũng hông biết là họ đánh giá mình ngay lúc đó đâu bạn. Có một lần á, thì mình đi ăn tiệc và mình cũng, ơ, ờ, đến lúc đó là mình hổng có hay cười nói với mọi người xung quanh nè, thì mình cũng có mà mình cảm thấy lạc lõng mà, mình mới bấm điện thoại suốt á. Hồi rồi xong á, là mình họ mà hỏi mình cái gì mình cũng chỉ ngước lên mình trả lời 1-2 câu cho qua thôi, là mình ngại quá. Xong rồi mình về mình bị người ta đánh giá là "Ờ, sao mà nhỏ này á khó gần, ờ, nó hổng có hòa đồng với ai hết." Rồi tự nhiên là mình nghe từ cái một người một người bạn mà bị người khác á, nhận xét về mình như vậy á bạn. Thì mình cảm giác như là, ờ, mình bị tâm lý hơn, rồi mình cũng, ờ, hổng có biết nói gì sau những cái buổi khác nữa bạn. Ơ, thiệt ra mình rất muốn cải thiện bản thân mình nè, để mà mình thoải mái hơn, mình muốn là chính mình trong những cái bữa tiệc mà toàn là người lạ không. Nhưng mà, ừ, sau khi mà nhận nghe cái lời nhận xét đó đó bạn, mình bị, ờ, ngại hơn, mình co rút bản thân mình hơn nè.
Ừm. Ừm, mình hiểu mà. Thiệt ra thì, ờ, ai mà bị người khác đánh giá như vậy thì cũng đều sẽ có cái cảm giác như bạn thôi. Cho nên là cái sự, ờ, né tránh những cái, ờ, tương tác xã hội này nè, nó vô cùng chính đáng thôi, bạn ơi. Thì, ờ, sau khi mà mình nghe bạn chia sẻ xong á, mình cũng có một vài cái đề xuất như vầy, bạn nghe thử coi nó có phù hợp bạn hông nha.
Ừm. Ừm, được nè. Bạn cho mình xin lời khuyên để mà mình cải thiện tình trạng này đi. Tại vì mình cũng muốn là, ờ, mình, ờ cái sự xuất hiện của mình á, nó tự nhiên nè, chứ hổng phải là cứ cố gồng mình nói chuyện mà mình thấy á, là mình hổng có thuộc về rồi mình cũng thấy lạc lõng nữa.
Ừm. Ừm, rồi OK nha. Đầu tiên á bạn, thì, ờ, cái chuyện mà giao tiếp xã hội á, thiệt ra nó là một việc rất là khó, nó là một cái kỹ năng mà cần phải trau dồi đó, chứ hổng phải là kêu làm được làm được liền đâu. Cho nên á là mình cũng có một vài cái hướng như vầy. Đầu tiên á bạn, thì, ờ, bạn cũng nên, gọi là, nhẹ nhàng với bản thân thôi. Tại vì, ờ, ai cũng ai mà hổng có lúc, kiểu, gọi là, hơi lạ lạ, sượng sượng chút xíu, mà cơ bản cái chuyện đó nó cũng chỉ là một phần của tính cách của bạn thôi. Thì, ờ, đâu có chuyện gì sai với chuyện đó đâu, đúng hông nè? Có người thì thích là tâm điểm của sự chú ý, có người thì không, cho nên là đôi khi bạn, ờ, lâu quá bạn hông có phát biểu, nên là khi mà bạn phát biểu lên mọi người đều muốn lắng nghe, mọi người cũng tò mò về cái người này coi là "Này là ai? Hông biết là cô này giờ cổ làm cái gì?" Kiểu vậy đó bạn. Cho nên hổng phải người ta đánh giá đâu, nhiều khi người ta chỉ tò mò thôi. Bạn thấy sao về cái hướng này?
Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Ừm, vậy là mình cũng nên, a, thay đổi góc nhìn một cách tích cực hơn, đúng hông nè? Là người khác chỉ tò mò về mình thôi, chứ hông phải lúc nào cũng, ơ, ờ, xăm soi mình hết, đúng hông bạn? Ờ, cũng sẽ cho mình cái cảm giác là, ờ, tâm lý nó thoải mái hơn nè, chắc là á khi mà mình đổi góc nhìn như vậy á là mình cũng dễ mở lòng mà mình hỏi thăm người này người kia, mà mình cũng hông có bị sợ là bị đánh giá nè, bị phán xét, ừm, về cái lời nói của mình nữa.
Đúng rồi bạn. Chính xác rồi bạn ơi. Nói chung là thả lỏng lỏng ra thì nó sẽ giúp cho bạn, gọi là, thoải mái hơn, nhìn bạn tự nhiên hơn nè. Ờ, ví dụ nha, bạn hoàn toàn có thể nói về một chủ đề nó lạc quẻ luôn cũng được nữa, hổng sao hết. Đúng rồi, miễn là bạn, ờ, nói về nó một cách thoải mái và tự nhiên, dĩ nhiên là hổng thể nào mà kỳ vọng là trên đời này, tất cả mọi người đều có cái sở thích giống nhau được, đúng hông nè? Cho nên là đôi khi bạn nói ra chưa chắc người ta đã thích giống bạn, có khi người ta thích, ơ, ví dụ như là đi, ơ, đi lên quán bar ngồi uống rượu, còn bạn thích lái xe F1 một chẳng hạn. Thì mỗi người đều có những cái sở thích khác nhau mà thể hiện cá tính ra, thiệt ra nó còn dễ thương nữa, chứ nó hông có phải là một cái gì đó để mà mình xấu hổ đâu bạn. Ừ, bạn đừng lo về chuyện đó quá. À.
Ừm. À, vậy hả? Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, mình mình nghe cái lời khuyên này của bạn á, mình cũng cảm giác là, ờ, đỡ hơn rồi mình cũng thoải mái hơn. Mình cũng hông có cảm giác là mình ờ khác biệt quá với mọi người. Khi mà trong cái buổi tiệc mà ai cũng quen biết với nhau từ trước rồi mà mình là một cái người lạ, mình ngồi vào bàn thì đúng là, ờ, mình cũng nên thay đổi góc nhìn một tí. Là ai cũng sẽ là một cái cá tính riêng, một cái cá cá thể riêng và thích, ờ có cái những tính cách mà đặt riêng ờ, đặc thù riêng của người ta, đúng hông nè? Nên là mình cũng sẽ cảm giác như là, à, thôi đừng có để ý đến lời của người khác nữa.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi đó bạn ơi! Mà nha, một cái cách rất là hay để bạn có thể, ờ, bắt chuyện với lại những cái người mà bạn chưa quen biết từ trước nè. Đó chính là á, bạn đừng có nghĩ tới chuyện bạn sẽ phải nói gì hay hết đó, bạn cứ hỏi hay là được rồi, cái người giao tiếp tốt á, là cái người biết lắng nghe, chứ hổng phải là người nói hoài hoài đâu, bạn. Ừm. Cho nên là chỉ cần là bạn đặt những câu hỏi cho người ta, hỏi những câu hết sức là căn bản thôi: "Bạn là ai? Sao bạn tới bữa tiệc này? Ờ, bạn thân với ai vậy? Ờ, tôi hổng biết ai hết, bạn giới thiệu tôi được hông?" Trời ơi! Quá dễ dàng! Thực ra thì con người mà, bạn, ai mà hông thích nói về bản thân. Cứ cho họ một vài cái, ờ, gợi ý để cho họ nói về bản thân, xong tí hồi họ sẽ cảm thấy là "Ồ, cái người này là ai mà hay vậy ta? Nãy giờ tò mò về tui hơi nhiều đó." Thì thành ra người ta cũng sẽ muốn bắt chuyện lại với bạn thôi. Nó nó là một cái vòng quay hai chiều, bạn à, chứ giao tiếp không phải là một chiều đâu. Bạn thấy sao về hướng này?
Ừm. Trời ơi! Quá hay luôn! Ừm. Ừm. Rồi. Ừm, rất là hợp lý luôn đó. Nghe về lời khuyên của bạn nè, ờ, mình cũng sẽ cố gắng là, à, mình, à, đưa ra cho bạn mình tự tự viết những cái câu hỏi ở nhà trước, để mà mình, à, học thuộc trong đầu mình đi, rồi gặp ai là mình cũng sẽ hỏi lại những cái câu mà tương tự như vậy, đúng hông bạn? Để mà tìm hiểu hơn về họ nè, để mà họ chia sẻ cho mình nhiều hơn, rồi, à, cũng, ờ, ờ, khi mà họ cảm giác là thích mình, à, tò mò và muốn kể cho mình nghe á, thì chắc chắn là cũng sẽ dễ kết nối hơn đó. Ờ, rất là cảm ơn những cái lời khuyên của bạn luôn. Mình thấy là khi mà mình được, ờ, lắng nghe những cái lời khuyên của bạn á, nó sẽ giúp cho mình là đỡ cảm thấy lạc lõng hơn nè, và giúp mình chữa cháy trong những cái tình huống mà mình hổng biết nói gì nè.
Ừm, rồi. Mình cũng rất là mừng vì những cái, à, lời khuyên của mình á, nó có thể giúp được cho bạn có cái góc nhìn nó cởi mở hơn, nó thoáng hơn về cái chuyện giao tiếp xã hội nè. Thật ra á bạn, thì, ờ, nó cũng, ơ nó hông có dễ đâu. Nhưng mà bạn cứ thử làm đi, cái gì cũng vậy, làm càng nhiều thì càng giỏi thôi, chứ nó không phải là tài năng gì đâu bạn ơi. Chúc là bạn sớm có thể, ơ, hòa nhập được để cảm thấy không lạc lõng nữa nha.
Ừm. Ừm. Ừm, mình cũng sẽ, a, sẽ làm thành công nè. Chúc cảm ơn bạn nha.